Evet, gerçekten seni dinlerken <sniffs> insanın, eee, ağzının sulanmaması çok zor. Eee, şimdiden benim gözümde de makarna çeşitleri dönmeye başlıyor konuştukça. Eee, ben şöyle bir şey duymuştum, eee, yapılan sosları farklı makarna çeşitlerinin farklı tut eee, tuttuğuna dair. E, böyle bir bilgin var mı? Bu konuda ne biliyorsun? Eee, sen özellikle bir şeyler seçiyor musun bunun için?
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Hı hı. Evet. Eee hı hı. Aslında bunu ben de duydum ama öyle derin bir araştırma yapmadım. Bazı makarnalar sosu daha çok çekiyormuş değişen sosa göre, evet. Mesela spagetti yerine ben biraz daha yatay, eee, makarna tercih ediyorum. Böyle uzun gene, spagettiye benziyor ama biraz daha yayvan. Eee, onun sosu daha iyi çektiğini gö eee, duydum ve denedim de.
Evet. Evet. Evet. Ona galiba linguine mi diyorlar? Eee öy öyle bir adı var galiba o makarna çeşidinin değil mi? <sniffs> Evet.
Evet, evet, Doğru, ben tam söyleyemedim adını, evet, eee
Evet. Eee, peki, eee, bunun dışında o kısa makarna çeşitleri, onlar, eee, çünkü biraz önce şöyle bir şey söyledin, "Makarnanın şeklide farklılık yaratabilir." dedin. Eee, onlardan sevdiğin türler var mı? Onlar mesela daha uzun makarna çeşitlerine göre duygularına nasıl dokunuyor?
Hı hı. Eee, mesela ben şeyi de çok seviyorum aslında, böyle uzun, eee, spagettiden bahsettim ama küçük böyle top top makarnalar var, yuvarlak, ortası boş. Ya, o beni mesela çocukluğuma götürüyor. Çünkü babam Evet, babam onu çok yapardı ve böyle yoğurtlu sos <chuckles> Mantı gibi yapardık. Eee, o yüzden, eee, onun yeri bende ayrı. Onu da çok seviyorum, mesela.
Öyle mi? Ay! Ne kadar güzel. Evet. Eee, ımm, peki, mantı derken, eee, kı et, kıyma gibi bir şeyler de mi işin içine karışırdı?
Hı hı.